Alors écoute, heu, je te je te partage ça parce que vraiment c'est, heu, c'est récurrent et depuis longtemps et je me je me demande si ça fait pas des sortes de phases, mais en tout cas en ce moment, c'est vraiment présent. Heu, ce ce ce sentiment que, je ne me f fais pas vr assez plaisir, ou en fait Il y a tellement de choses, que je fais, parce qu'en fait, heu, je suis, heu, je travaille en home office depuis très longtemps, heu, depuis 10 ans. Donc, heu, du coup, je travaille en t en tant qu'entrepreneur et donc du coup, je travaille sur mes projets, moi-même, tout men tout le temps tout seul, heu et donc hem
Ah OK.
je me retrouve à dans une situation où, quand on cumule, heu, les tâches ménagères de l' home office, dire ça veut dire que toutes les choses qu'on qu'on fait, ranger et cetera, rangement heu heu, v Tout tout tout ce qui se cumule, heu, j'arrive à un point où, heu, je me rends compte <chuckles> que que je me fais même plus, heu, plaisir. Heu, en fait si, je je regarde des choses le soir, je me détends et cetera, je fais du divertissement. Mais, les choses qui sont importantes pour mon soin personnel, j'ai l'impression que, ça passe complètement à la trappe quoi.
Tu t ouais, tu les as oubliés et tu es consacré complètement à ton tu te consacres, heu, complètement tout ton temps à ton travail et heu, tu as tu as complètement, heu, tu es en train d'oublier du coup, heu, heu, qu'il faut prendre soin de soi, heu, à certains moments. Heu, je comprends, je comprends ton problème mais, heu, ton ton travail est entrepreneur, mais tu tu tu gères des gens par exemple, ou tu tu es tout seul, heu et tu tu fais ton
Et non, je je je je ne gère pas des gens, je suis tout seul, je suis, heu, heu, booké, heu, dans un le métier de l'édition, heu et heu, et en fait, heu, j je travaillais ponctuellement avec des freelance, heu et ça m'arrive de travailler avec des assistants ou des freelance. Mais, heu, en fait depuis, heu, l'ère de le lar, heu, l'intelligence intelligence artificielle générative, heu, c'est devenu, heu, plus facile forcément de travailler, heu, tout seul et m ça veut pas dire que forcément ça ça relèche ça ça retire des choses des épaules puisque, heu, c'est quand même soi-même qui, heu, qui qui délègue ou qui pose des questions à l'intelligence artificielle et donc j'arrive à un moment où, heu, bah, en fait, je suis t ultra booké quoi. Et j'ai l'impression de de d'avancer, <sucks teeth> heu, très doucement, heu et de voir des résultats, heu, vraiment lents, heu, parce que justement, heu, même si je fais les choses avec qualité et exigence, heu, voilà, <gasps> à un moment donné, heu, bah, du coup, heu, j'ai plus de temps pour moi et donc, heu, soit, j le temps que je pourrais prendre pour moi pour faire du sport, heu, c'est au moment où j'ai plus de volonté, c'est le soir et donc du coup, je j'ai plutôt envie de regarder quelque chose, heu, des séries, heu, ou des animés, j'en sais rien, heu, des choses qui me détendent plutôt plutôt que de vraiment, heu, me dire: «Bon allez, heu, ça c'est bon pour toi, heu, va f va faire du sport ce soir». <chuckles> J'ai un peu du mal quoi.
OK. Ouais. OK, je vois. Heu, O du coup, O OK je je vois c'est le le pro enfin, ton ton souci c'est que, du coup tu manquerais de de temps ou, heu, ou, heu, ou d'énergie vraiment le soir après ton travail. Heu, vraiment le moment, heu, que tu aurais, de disponible ce serait après ton travail, le soir. Du coup, c'est ça?
Bah, heu, oui, heu, c'est le seul moment qui est disponible, heu. Bon, si je voulais faire du sport, par exemple, ou, alors, c'est vrai que, j'ai j'ai jamais vraiment envisagé le l'idée d'aller faire, heu, d'aller à la salle de sport le soir, heu, genre, heu, vers 21:00, 22:00, mais, heu. Parce que, voilà, j'ai un enfant et puis, donc, heu, le soir, heu, je m'occupe de lui. Je passe du temps avec lui, heu, le on mange ensemble, tout ça heu, ce je vais le chercher à l'école. Tout ça, ça ça fait une sorte de de script qui se répète, heu, mais, heu, d du temps pour moi ou du temps pour me faire plaisir ou, heu, je me rends compte que, heu, voilà, s pi c'est, heu, ça devient de plus en plus rare, quoi.
C'est c'est la boucle infinie, quoi.
C'est ça. Ouais.
Mais, <chuckles> du coup, tu parlais de script et hem, d'accord, du coup, heu heu, ton temps libre, ce serait plutôt le soir. Enfin, quand quand quand tu en as. Mais, ce ça représenterait combien de temps à peu près, heu, ce ce ce laps, heu, ce laps de temps, heu, du coup que que tu pourrais avoir?
Je sais pas, ça pourrait, heu, dans dans ce temps libre-là, fi finalement, que j'ai le soir mais que j'ai peu de volonté. En fait, mon problème, c'est ça, c'est que, hem Je suis dans un rythme t travail très en très chargé, très enchaîné, heu, et heu, plein de choses à faire à la maison et cetera donc toujours un petit peu en train de faire des actions. Je j'ai très peu de temps, d'espace et donc, comme je suis dans cette cette locomotive d'action, heu, que je fais toute la journée. Bah forcément le soir, j'ai pas trop envie de faire des choses très créatives ou productives. J'ai plutôt envie de de me détendre et hem
OK.
et peut-être, il faudrait que je me mette des slots dans la journée tout simplement <laughs> pour moi, heu, et v que je je fasse des espaces. Mais c'est juste que, heu, il y a tellement de, hem il y a les pression financière, pression de résultats et cetera, qui font que, heu, j'y pense même tout simplement pas, quoi. <chuckles>
<chuckles> Heu, ben je je me doute. Tu es tu es tu es un peu pris dans ton travail, heu, tu sais que tu sais que tu dois étant donné que tu es autoentrepreneur, heu, tu dois tu dois générer ton ton propre argent et puis, heu, comme, heu, j'ai l'impression que tu dis, heu, faire vivre ta famille
et heu, du coup, il faut bon, bah aussi profiter d'eux. Ce que ce que tu fais. Mais heu, bon, c'est sûr qu'il faut pas non plus t'ou s'oublier soi-même parce que sur le long terme c'est possible aussi que, heu, tu tu, beh, tu perdes un peu le fil de tout ça, finalement. Parce que, hem, si si, heu, tu te voues corps et âme, heu, aux autres, enfin, je parle aussi, heu, même si tu travailles pour toi. Je veux dire que tu travailles avec d'autres personnes, tu fournis du travail à d'autres à d'autres personnes. Du coup, tout t ce temps ce temps-là, tu le consacre aux autres, heu heu, ce qui ce qui ce qui te va te manquer du coup, c'est vraiment le temps que tu vas prendre pour toi à un moment
Mmh mh. Oui.
donc je pense que c'est vraiment important, heu, d'essayer de se dégager du temps. Même si c'est pas grand chose, heu, une 10 minutes dans la journée. Tu vois? Tu tu te regarde, heu, je sais pas un début d'épisode, heu, de de manga, heu, ce que tu me disais tout à l'heure ou je sais pas, histoire de décrocher un peu, c'est ju et se dire que, bah du coup, tu as fait, heu, quelque chose pour toi, je pense que ça peut être vraiment l'important, ça.
Mmh mh. Ouais, oui, heu, je en fait, heu, q tu vois, c'est c'est vraiment une situation très paradoxale parce qu'OK, j'ai la maîtrise de mon temps, j'ai mon temps qui est, heu, sans aucune pression, heu, de, heu heu, on va dire, de 9:00 du matin jusqu'à 16:00. Ce temps, il est complètement libre, mais je le remplis de choses qui m'intéressent, qui sont en activité avec m en rapport avec mon activité et mon travail. Mais, heu, c c'est c'est faire, hem, faire un espace. Tu vois? Pour pour moi, dans ce ce truc-là qui compte, heu, parce que oui, je peux le faire, heu, ça m'a ça m'arrive de déjeuner et de regarder un manga, mais heu, c'est du, heu, d du, heu, divertissement passif. En fait, ce qui me manque du temps personnel pour moi, heu, c'est que de de faire des choses pour moi, heu, qui ne sont pas des activités passives, en fait, en gros. Donc heu, <chuckles> c'est ça que je veux dire. Parce que, finalement, c'est facile de regarder, heu, la télévision, mais faire quelque chose pour moi et vraiment faire du quelque chose de prendre soin de moi, c'est ça, heu, comme faire du sport, heu, avant, je faisais du yoga le matin, c'est devenu beaucoup plus rare. Maintenant, je fais du yoga vraiment quand, heu, quand je je travaille pendant 2 heures non-stop sur un projet et que j ça commence à faire mal au dos, je j'ai pas le choix, je fais du yoga sinon sinon je, voilà, donc, heu, tu vois? <chuckles>
Ouais. Oh vo OK. Tu fais une pause yoga. Ah c'est très bien. C'est très bien mais du coup, tu arrives quand même à te te prendre, heu, quelques minutes, comme ça, dans la journée pour, heu heu, bah, pour, heu, che te te te reposer, genre, faire du yoga, je pense que ça, c'est une très bonne chose. Ça ça revient.
J'ai commencé la se la j'ai commencé à reprendre ça. En fait, pendant des années, je faisais le yoga tous les matins, vraiment, c'était une routine qui était ancrée et puis, heu, un, je sais pas, à un moment donné, heu, je sais pas si c'est le je pense aussi l'arrivée d'un d'un enfant, heu, je veux dire, heu. Ce temps pour moi, il est il est devenu de plus en plus rare et donc, je je pourquoi je prends pas ces 10 minutes pour faire le yoga le matin? Je sais pas. C'est parce que justement le le flux de la journée, il commence tellement rapidement, hop, lever, heu heu, s'occuper de son fils, heu, les d heu, l être présent avec lui, déjeuner, préparer. Toutes ces choses-là cumulées font que, à un moment donné le le le l'espace pour le yoga, il a disparu. Alors, j'ai fait ça pendant presque 10 ans, je faisais du yoga tous les matins, s heu, la routine, elle aurait fini par se rompre, comment c'est possible? <chuckles> J
Heu, bah, après, j j'imagine un peu la situation où tu as tu as plein de choses à penser et que, heu heu, bah, forcément, enfin, heu, peut-être du coup, tu oublies, heu, tu oublies ce temps yoga. C'est, heu, c'est peut-être que, heu, le temps est là, tu pourrais le faire mais i tu y penses pas parce que tu as plein, plein d'autres choses à penser.
Ouais.
Et hem, bon après, s je sais pas comment tu t'organises dans ton travail mais peut-être aussi, heu heu, tu as pensé à vraiment optimiser à chaque fois, heu, les tâches que tu faisais dans ton travail au maximum pour, heu heu, te dégager du temps vraiment dans l'objectif d'avoir un peu t un peu de temps que même ne serait-ce que quelques minutes pour, heu, du coup faire faire du yoga?
En fait, je, heu J'e j'essaye d'optimis non, justement, pour faire du yoga, j'ai je non, j'ai pas du tout décidé de des slots pour le yoga mais en effet, heu, trou trouver, heu, je sais pas, heu, un un timer, heu, quelque chose <chuckles> qui qui j'utilise déjà des timers, j'ai j'u j'utilise des timers, mais s avoir un timer, je je peut-être c'est, heu, c'est un cl quelque chose qui est nécessaire, d'avoir un timer externe, qui va se mettre automatiquement ou, heu, éventuellement.
Ah ouais, des petits réveils.
Parce qu'en fait, j'ai des notifications, heu, sur mes mon téléphone qui me disent, heu, voilà m faire des exercices coupo cou plus dos parce que j'avais eu des problèmes de mmh, de dos, à un moment donné mais à chaque fois je les ignore complètement, je les ignore complètement. J'ai des notifications qui servent à rien quoi, même il faudrait que je les retire. Peut-être, heu, je sais pas, ou, heu, avoir, heu, hem
Ah d'accord. <chuckles>
avoir un collègue ou quelqu'un qui, heu, qui les qui me stimule et qui vient me, dans la journée me dire: «Eh, ça te dirait». Hein, parce que là p j'ai des amis mais ils sont pas, heu, à côté de moi en fait, donc du coup. J'ai pas de personne qui me propose, heu, à part m ma femme mmh, elle me propose tout le temps plein d'idées hein. Il y a pas de souci quand elle est là et quand elle a terminé de travailler, mais le reste de la journée, bon forcément là où je suis censé travailler et je travaille, ju juste là où je travaille le plus. C'est juste qu'elle, e e elle a cette mmh, cette vision que, comme je suis libre de mes actions, heu, je je passe la journée sans sans rien faire. Alors que je passe ma journée, je suis blindé d d'actions, mais ce ce ce contrôle là, heu, peut-être s'il y avait une personne, heu, qui, hem, qui est dans mon entourage, heu, à proximité qui qui est avec moi
Ouais. Ah oui,, d'accord. <chuckles> Mmh beh, après m j'ét j'étais en train de penser, heu, parce que du coup, heu heu, si tu avais peut-être un stagiaire ou bon je sais pas si tu peux prendre des stagiaires, ou quelqu'un, heu, je sais pas en formation, heu, qui qui t'accompagnerait pendant un temps, heu, à qui tu pourrais déléguer du travail, et du coup toi, te te donner un peu de temps, peut-être que ça, heu, ça ça s t'arrangerait, heu, chan changerait la vie même.
Mmh mh. Ouais. Ouais, oui, c c'est vrai que probablement un un un stagiaire, ouais. <chuckles> J j'ai eu une fois un stagiaire et c'est c'était, heu, intéressant, heu, ouais, ouais, pourquoi pas, ouais. Mmh. Pour dire, ouais, un petit peu, heu, retirer
<chuckles> Stagiaire ou former que q former quelqu'un ou ou même embaucher, ça se trouve, hein. <chuckles>
Ouais. Ouais, ça embaucher, heu, c'est, heu, là, c'est, heu, tout de suite, ça va être difficile, mais un stagiaire, oui, c'est vrai que pff demain, ouais, pourquoi pas. J j'ai eu des personnes qui, heu, qui ont proposé, heu, d'aider, heu, jamais en tant que stagiaires, des gens qui cherchaient plutôt un emploi dans ma dans ma
Oh, bah
ma communauté de personnes qui sont intéressées par ce que je fais, mais c'est vrai que ça s'est jamais, heu, ça s'est jamais présenté, mais en c'est vrai que le pour pourquoi pas l'idée d'un stagiaire? Mmh mh. Merci. <laughs> Merci pour cette idée-là!
D'accord. Ah bah, beh avec avec plaisir, ça pourrait, aider, aider du coup, heu, toi, ta famille et puis, bah le stagiaire du coup qui apprendrait des choses. C'est c'est peut-être une bonne idée à à creuser. <chuckles>
OK, écoute, heu, merci pour ces ces conseils et puis, heu, oui, stagiaire, c'est vrai que c'est possible, même si c'est pas naturel, heu, pour moi, heu, j'avoue que je pourrais éventuellement le faire, donc je je vais je vais appliquer ce conseil ce conseil-là, et puis, heu, on verra, vas on verra ce que ça donne. Merci pour ça.
Mmh. Bon, beh je te souhaite que ça marchera alors.